Exactement, on est à 50 heu, 50-50 et après on s'est séparé les les fonctions, enfin sur, heu, sur d des périmètres différents. Mais, heu, mais au moins, ça apporte du s support parce que, justement, on sait qu'on, bah, on a la même, heu, implication et responsabilité, heu, dedans. Mais c'est c'est plus, oui, je pense là où il y a un, mmh, travail qui est plus important, enfin et plus clé et vital, c'est du côté de la famille. Parce qu'une entreprise, même si c'est un projet qui est hy hyper, heu, passionnant et entraînant, heu, bah ça peut s'arrêter et et c'est comme ça, heu, une famille, heu, nuire à ses relations, c'est quand même, heu, je pense, heu, plus grave, plus compliqué.
Mouais, c 50-50. OK. Ouais, ouais, ouais, ouais, mais à la base te Mmh. D'accord. Oui. Ouais. Non c'est sûr, c'est vrai que tu as raison sur ça. Mais ima une question, comme ça, par curiosité, alors tu disais, par exemple, le samedi, bon vous pouvez vous envoyer des messages, mais en principe, qui sont pas des choses où vous devez répondre tout de suite, tout suite, tout de suite. Mais est-ce que ça t'a quand ça t'est quand même arrivé de le faire parce que, tu sais? Quand tu reçois la notification sur le portable, bah, des fois t tu as juste à descendre un peu et tu peux voir, on va dire, le gros du message en soi et te dire: «Bon bah c'est hyper rapide hyper simple, je vais pouvoir le faire en, je sais pas, peut-être, heu, 5 minutes, 10 minutes», est-ce que ça t'est arrivé de le faire et après de te dire: «Ah bah mince j'aurais peut-être pas dû répondre maintenant»?
Oh lo Heu, pour le coup, je pense pas. Après, là où c'est plus compliqué, c'est qu'on est amis, par ailleurs, avec mon associé et donc on va avoir, heu, une mais c'est
Mmh mh. Ah oui. Vous vous voyez en dehors du travail. Vous pouvez ouais, d'accord.
exactement. Dans ce cas-là, heu, v c'est sûr que, si on se voit en dehors du travail, on va être amenés à en parler, heu, même un samed que ce soit un samedi ou un dimanche. C'est sûr. C'est sûr et certain. Et et pour ça, en fait, on utilise une messagerie pro, enfin, qui est Slack, je pense que c'est standard et ça permet de se dire que les sujets dont sur lesquels on va attendre une réponse et qui ont sont d'un ordre professionnel, vont être sur cette messagerie. Et on évite de parler de sujets pro, heu, sur des messageries, heu, st standards qu'on utilise.
Le rythme il est il est, enfin, la conversation, ouais d'accord. Oui. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que finalement, si vous en plus vous avez une relation en dehors, le thème, enfin, la conversation peut facilement partir sur ça, sans vous pensiez sans que vous pensiez réellement que vous êtes en train de taffer, de travailler, finalement.
Exactement. Oui, oui, c'est pas facile, enfin et surtout qu'en fait, heu, bah on a des amis en commun, donc on va être amené à passer du temps avec des amis, et ces mêmes amis-là parfois, vont nous poser des questions, heu, sur notre projet et ce qu'on fait et on va être amenés à à y répondre. Donc, heu, donc c'est sûr que c'est impossible d'avoir, heu, quelque chose qui soit complètement hermétique entre la famille et le boulot.
<chuckles> Ouais.